जी नमस्कार कैसे हैं आप?
नमस्कार मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
जी मैं भी बिल्कुल बढ़िया और अ, आशा करता हूँ, आज का दिन काफ़ी अच्छा गया हो। हाँ, जी।
अ, जी, जी।
अगर मैं अ, बात करूँ त्योहारों की ना, तो मुझे लगता है जो त्योहार होते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में काफ़ी एक ख़ास अ, वो होता है, पल होता है, जो कि हर साल आते हैं, और मतलब अ, इस तनाव भरी ज़िंदगी को है ना, जिस ज़िंदगी में इतना ज़्यादा अ, बोल सकते है, रश है उसमे खुशियाँ भर जाते हैं, है ना?
जी बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल।
तो अ, कहीं न कहीं अ, मुझे लगता है, अ, जो त्योहारों की रौनक है, वो कहीं न कहीं उनकी अ, उसमे बसी हुई जो संस्कृति, परम्परा और साथ ही साथ उसमे बनने वाली व्यंजनों से भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। जैसे अगर हम होली की बात करें, तो होली में गुजिया बनती है, है ना, और अ, दिवाली की बात करे तो उसमें कई प्रकार के पकवान बनते हैं, पनीर की सब्ज़ी बनती है, है ना? और अगर अ, दूसरे अ, जैसे हर अ, हर रिलिजन में अपना एक अलग होता है। जैसे मुस्लिम में ईद में आपको सेवई खाने मिल जाती है। तो हर अ, चीज़ का एक बोलते हैं ना हर एक रिलिजन में अपनी खूबसूरती है। तो हर एक रिलिजन का अपना ही एक स्वाद है। हाँ जी।
जी, जी। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ, जी। हाँ, हाँ, हाँ। जी, जी, जी। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और रही बात खाने की तो मैं मानती हूँ कि खाना ना हमारी संस्कृति में बहुत अच्छे से ना जुड़ा हुआ है। है ना? हर चीज़ में अ, और त्योहारों में तो ख़ास तौर पे और इसी चीज़ का तो एन्जॉयमेंट होता है हमें, कि त्योहार आएँगे तो अच्छे-अच्छे, अलग-अलग तरीके के पकवान बनेंगे और आपने बहुत अच्छी बात बताई गुजिया की, तो मैं अपना एक उदाहरण साझा करना चाहूँगी कि बचपन में हमारे घर आज भी बनती हैं गुजिया तो, पर बचपन में ज़्यादा मज़ा आता था क्योंकि पूरा परिवार ना साथ मिलके बन ना गुजिया बनाता था। तो उसमें एक ना परिवार की एक एक्टिविटी भी हो जाती थी। हँसी-मज़ाक चलता रहता था और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गुजिया बनाई जाती थी, क्योंकि त्योहार पे जो लोग आते थे ना, तो उनको ना बांध के दी जाती हैं गुजिया मतलब उनको दी जाती हैं गुजिया घर ले जाने के लिए। हाँ जी, तो ए ऐसे हम बहुत मज़े करते थे। आप ब आप भी कुछ ऐसा अपना अनुभव मुझे बताइए, जो त्योहार से जुड़े हुए खाने से हो जी।
हाँ। हाँ, हाँ। हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ, जी, जी। हाँ, हाँ। हाँ, जी। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी।